Karena kan, eee, kalau di gunung, eee, naik maupun turun tetap tet sama-sama jalan ya kan, butuh usaha ya kan? Ya, jadi kan kalau misalnya turun, eee, nggak ada hasilnya, kalau naik kita bisa mendapatkan banyak hal, ya nggak sih gitu. Iya. Iya, kan sama-sama usahanya kenapa enggak lanjut aja kan, itu, Kak, kesimpulannya.
<chuckles> Iya banyak hal, banyak hal dapat kita <chuckles> Iya, ya rugi banget kalau misalnya sudah nyampe tengah malahan kita udah turun, ngapain coba, akhirnya kayak gitu sih, Kak.
Iya, kan udah setengah jalan nanggung gitu ya. Nah, eee, pastinya saat, eee, ini ya momen yang paling, eee, Kakak ingat, yang paling berharga saat mencapai, eee, puncak. "Waduh, akhirnya," kayak gitu. "Aduh, eee, rasanya terbayar semua atau hilang tuh rasa capek." Ngi apa tuh pada saat mencapai puncak?
Mmm. Eee, momen yang ini, paling ini sih, Kak, eee, aku nggak nyangka aja aku, eee, kembali bisa berada di puncak gunung terus dengan, eee, apa namanya, dengan pemandangan yang yang luar biasa sekali gitu kan, mmm, dan terus juga gak semua orang, eee, gak semua orang, mampu untuk mendaki gunung, nah itu sih itu sih yang aku bilang sih, nggak semua orang gitu kan ya. Dan aku bisa nih, aku
Ya. Ya. Gak semua orang bisa dan mampu.
Heeh, aku salah satu orang yang saat itu mampu e naik gunung itu. Gitu, Kak.
Iya, itu kan berarti, eee, rasa suksesnya itu pasti terasa banget sampai sekarang, ya kan, Kak?
Ah, banget! E sangat, Kak. Aku bangga, malahan ketika ada orang ngomongin gun eee, cerita naik gunung, aku bangga, "Aku aku udah pernah kok naik gunung." Nah jadi enak juga gitu kan.
Nah. <chuckles> Eee, heeh.